Aromatik bir çay hem de.
Evet. Aromatik bir çay. Hâliyle, eee, şu anda en favorilerimden diyeyim. Özellikle böyle bir gevşemek istiyorsan vs.
Anlad Hı hı. Harikaymış gerçekten. Peki, eee, mesela sinirli olduğun zaman da oluyordur ya da duygularının çok yoğun olduğu zamanlar elbet oluyordur baktığında. Eee, peki o anlarda uyguladığın yöntemler var mı? İşte, eee, çok sinirlisindir, eee, anında mesela cevap vermek istemezsin belki o anda ama, işte, bir dışarı çıkayım ya da, işte, böyle bir nefes egzersizi yapayım ya da, işte, bir 5 dakika da olsa bir yürüyüş yapayım, eee, dediğin zamanlar oluyor mu? Sinirli olduğun anda, eee, nasıl, eee, öfkeni kontrol ediyorsun?
Hıı. Hımm. Evet. Hı hı. Ya, şöyle bir durum var. Ben dışarı çıkıyorum, yürüyüşümü yapıyorum ama daha ziyade mesela beni kokular biraz daha, hani, gevşetebiliyor. Onun için de mesela i şey var, benim evde bir tütsüm var, Palo Santo tütsüsü. Ben onun kokusuna da bayılıyorum yine. Ya, mesela ben çok sinirli olduğumda temizlik yapıyorum. Temizliğin üstüne <chuckles> Gerçekten. Yani temizlik de yani böyle bir hıncahınç, sinirlene sinirlene, "Lanet olsunlar!" böyle havada uçuşurken E Evet. Onu bitirdikten sonra da hemen bir Palo Santo'mu yakarım. Sonra hemen kendime şey hazırlarım. İşte cipsimdi, ondan sonra peynirimdi, güzel bir çerez tabağı gibi bir şey hazırlarım. Eee, bir kadeh şarahım şarabımı da alırım yanıma, televizyon izlerim mesela. Öyle, mutlu bir film açarım mutlu sonlu bir şeyler açarım yani böyle Evet. <chuckles> Yani, gerçekten öyle oluyor ama çok sinirli sinirli kalabilen bir insan değilim zaten. Gerçekten o temizlik bittiğinde ben de, "Aman be, kimler için sinirleniyorum boş versene." diye Yarın bir daha yüz yüze bakacağım zaten, hani. <chuckles> Böyle bir sinirlendim de hadi döneyim arkamı, gideyim yapma durumum zaten söz konusu değil. Onun için de diyorum ki, "Hayat devam ediyor Pınar. Sen önüne bak." Hı hı.
Hı hı. Hımm. Evet. Çok güzel. <laughs> yıkıyorsun? <chuckles> Çok iyiymiş gerçekten. Hı hı. Hı hı. Film falan mı izlersin Hı hı. A! Çok güzel, çok keyifli. <chuckles> Bir komedi olsun ya da <chuckles> romantik bir Hı hı. A! Hı hı. Anladım. <chuckles> Hı hı. Çok ilginç. Güzel aslında yani aslında biraz da kulağa da ilginç geliyor, mesela sinirliyken temizlik yapmak gerçekten <chuckles> belki <laughs> dip köşe temizlemene de yardımcı oluyordur belki, işte o anda, eee, hızlı bir ş <chuckles> Gerçekten çok, eee, güzel ve kulağa da ilginç geliyor. Peki <chuckles>
Ah, evet. <chuckles> İşime yarıyor. <chuckles> <chuckles> I Kendimle gurur duyuyorum. <laughs> Aynen. E i Krizi fırsata çevirme olayı bende var. <chuckles>
Harika gerçekten. Peki, eee, şöyle bakalım, enerji bakımından. Mesela enerjin azsa, aaa, yani bazen şey oluyor ya, hiçbir şey yapasın yok dediğin yer zamanlarda daha basit alışkanlıkları mı ya da enerjin varken de daha böyle üretken hobileri mi yapmayı tercih ediyorsun? Yoksa a ben zaten, eee, ya, her şeyi her anda yaparım dediğin, eee, bir kişiliğe mi sahipsin?
Hı. Ay, hıı. Evet, evet.